Oye, pues, yo tengo una pregunta que hacerte, eh, evidentemente, cuando en eh o ahora sí que en esta vida tenemos muchas, eh, aventuras, muchas cosas que hacemos que de pronto, no salen bien, ¿no? Y y y tropezamos y tenemos errores, nos equivocamos. Y, yo lo que te quiero preguntar es, ¿tú cómo abordas esta parte, no? Cuando te equivocas, ¿cómo recuperas la confianza después de un tropiezo?
Ujú. Ujú. <chuckles> Mm, okey, okey, buena pregunta, l la llevaste por un lado, como más eh, ¿en lo personal te refieres? ¿Verdad? O
Sí, puede ser en lo personal o también en lo laboral, ¿no? De pronto, algún error que hayas cometido y que te sientas después como de, híjole, y ahora eh, ¿cómo le hago, no? ¿Cómo so cómo me sobrepongo a esta situación? Eh, sí, puede ser, eh, tanto personal como como laboral, si tienes alguna anécdota, algún ejemplo que me puedas compartir.
Ujú. Mm. Ajá. Eh, claro, claro. Este, pues, mira, más bien, se me se en cuanto me dijiste la pregunta, se me había venido a la mente como, con mis relaciones, eh, de amistad o o románticas, vaya, eh, porque, pues, mira, siento que se ha puesto últimamente muy muy de moda el el el tema de la confianza, y creo que muchas veces es malentendido, muchas veces em, se desplaza fácilmente la responsabilidad, por ejemplo, cuando preguntas, este, mm
Ajá.
am, como mm, a ver, ¿cómo ponerlo en palabras? Es que tenía un ejemplo, pero
A ver, ve vémelo platicando así como te como fluya. <laughs>
ajá, muy bien, sí, perfecto. Este, pues, recuerdo alguna vez, mm que ah, bueno, claro, déjame termino la idea, que que muchas veces como que pretendes que la otra persona se tenga que ganar tu confianza, este, y eso no funciona así, des desplazas la responsabilidad en realidad. Eh, más bien es que la confianza es una decisión, o sea, yo puedo decidir darte o no mi confianza, basándome, claro, en experiencias que haya tenido contigo, quizá, quizá llevabas, em, dos veces de ser mm, pues, una buena persona aparentemente a a la vista, ¿no? Y platicábamos, padre, y así, salíamos a fiestas, este, y, u un día, ni ya, ni me saludaste, o sea, yo llegué contigo, te quise saludar, y y ni me volteaste a ver, pues, nomás te fuiste, imagínate eso. Entonces es como que
Ajá. Ujú. Sí. Ajá. ¡Órale! Sin que haya pasado nada, ni que tú la otra persona le haya hecho nada, o sea, simplemente ella decidió, o él decidió ya no saludar.
ajá. Exactamente, sí, así se acercó, como si hacer como si yo no existiera, vaya. No no me pasó, vaya, eh, solo estoy como planteando una situación, ajá, muy extrema. Eh, pues, ya, eh eh a partir de esa mm, em, eh de ese acontecimiento, yo ya no puedo tener confianza en que, por ejemplo, si te voy a saludar, tú me vas a saludar.
Wao. Sí, sí, sí, sí. Claro, porque no es constante, o sea, es eh co como de cuando sí quiere, cuando no quiere, y no basado en algún hecho que tú hayas o no hayas hecho.
Ujú. Ujú. Exactamente, y asimismo es también, ah, o sea, no es no es universal, vaya. Si confío en ti, eh, mm, no significa que, por confiar en que vas a pasar por mí a la escuela, este, voy a a confiar también, eh, en que vas a preparar el mejor pastel de 3 leches que haya probado. Eh, o sea, porque no tiene que ver, yo puedo decidir proponer igual ej igualmente, ¿no?, un ejemplo muy muy extremo. Eh, yo puedo decidir para qué confiar en ti y para qué cosas no.
Ujú. <chuckles> Claro. Sí. Oye, eso es muy interesante, porque normalmente, eh, como que la gente pretende así como de o confías o no confías, pero confías en todo, y como tú dices, a lo o sea, estamos mal porque finalmente, eh, a lo mejor esta persona es confiable para cierto tipo de cosas, pero no para todo, o sea, hay que ser también selectivos, ¿no?
Ujú. Por supuesto. Sí, sí, sí, totalmente, y siento que te quita un un peso muy grande de encima el hecho de de poder decir que no en muchas ocasiones, y saber que puedes decir que sí en muchas otras. Yo creo que también ayuda a a darte a al otro, a darse cuenta, ¿no?, también depende de cómo lo manejes, pero, pues, yo en lo personal, por ejemplo, ah, manejo una comunicación, ah, que es a veces muy directa. Entonces, yo yo directamente te preguntaría: "Oye, este, ¿qué está pasando, no?", sí tengo el interés contigo. Um
Ajá. Okey, o sea, no asumes, no te gusta asumir cosas, sino es directamente mejor preguntarle a la persona.
Pues, es que creo que ya asumí cosas durante mucho tiempo, y y muchas veces, o prácticamente todo el tiempo, eh, mm, si no estuvie o sea, no me importa si tuve la razón, pero, probablemente, me causó mucha ansiedad el asumir cosas.
Ujú. Claro, y y la verdad es que no está bien porque, justo, como tú dices, genera ansiedad, genera malos entendidos, puede incluso, eh, terminar con relaciones, ¿no? Porque, si empezamos a asumir y hacernos estas ideas en la cabeza, pues, a lo mejor la otra persona no tiene ni idea, no es por ahí, tiene él sus motivos o ella sus motivos, y nosotros ya hicimos toda una telenovela en nuestras cabezas, ¿no? Y y pues, las cosas no salen bien, entonces me parece una decisión superacertada el que tú seas así de directo y mejor preguntar las cosas tal cual son, ¿no? No quedarte con dudas.
Mm. Ujú, sí, justo. Mm. Ujú. Pues sí. Pues sí, sí, en realidad, sí. Este, Y y y yo esa es la manera en la que recupero la confianza. Eh, después de un tropiezo, yo lo veo en un tropiezo con alguien. Este, ya sea de de de él para mí, de ella para mí, o de de yo de mí para ellos. Este, mm, pues sí, siento que es muy muy complicado en ciertas ocasiones, o quizás muy sencillo también, mantener la la confianza con alguien que, pues, que te importa, ¿no? Cómo mantener la lealtad, por ejemplo, eh, mantener la honestidad, que mantener los acuerdos que hayan en la relación. Mm, para mí, cuando eso se rompe, muy probablemente, pues, eh, encuentre algunas razones para ya no tenerte tanta confianza, ¿no? Para ya no decidir, darte, eh, pues, ta tanto de mí. Mm.
Ajá. Sí, totalmente. Sí, la verdad es que cuando hay algún acontecimiento de este tipo y, que tú sientes que traicionaron tu confianza, o que te fallaron, pues sí, a lo mejor es muy difícil, eh, seguir manteniendo como como esa relación como se venía llevando a cabo, ¿no? O como se venía dando.
Ujú. Mm, ajá, exactamente, sí. Y me llegó a pasar, eh, o sea, mm, bueno, del de ambos lados, por ejemplo, este, y y la verdad que f esas 2 pérdidas de de esas relaciones, fueron muy muy am, eh, significativas en mi vida, la verdad. Y, mm
Ajá. ¿Te importaría compartir alguna de estas situaciones? ¿Te gustaría, eh, contarme, no sé, a grandes rasgos, si quieres, sin entrar en tantos detalles? ¿Cómo fue, y cómo a lo mejor te sobrepusiste a esa pérdida de esa relación por por una falla en la confianza?
Claro que sí claro que sí. Justamente justamente iba a hacerlo. Sí, sí, sí, por supuesto. Este, mm, bueno, pero lo lo que te quería decir justo antes era que, eh, siento que estas 2 cosas que pasaron, que se rompió la confianza primero de las relaciones, las perdí y, mm, y y pues, tuve como este duelo, ¿no? Este dolor. Ah, después, o sea, eso fue un tropiezo para mí, en realidad, pero, eh, el después es volver a recuperar la confianza hasta con el mundo, ¿sabes? Em, pero, bueno, eh, fueron, eh, que perdí a mi mejor amigo y a y a mi novia, a mi exnovia ahora. Este, mm, eh, la primera fue por una cosa muy tonta, se podría decir que al final nos la la relación se terminó por $200 pesos, pero, ajá, pero, pues, obviamente, que a mí el dinero jamás me importó, o sea, em, era lo todo todo lo que estaba todo lo que estaba rodeando, con lo que coexistía alrededor de esos $200 pesos, fue, era todo eso, y los $200 pesos, fueron la gota que de derramó el vaso. Este, mm, entonces, pues, ya, ¿no?
Ujú. Ajá, sí. Ajá. Wao. Ajá. Sí. Ajá. Ujú, ¿sentiste que que tu amigo te había traicionado de alguna manera, te había fallado?
Sí, sí, por completo.
Okey, y entonces, bueno, tú decidiste por tu propia paz mental, por así decirlo, terminar con esa relación, ya no ahora pues ya no son amigos y, ¿cómo te cómo te sobrepusiste a esa situación? ¿Cómo te hizo sentir? Eh, ¿qué pasó?
Pues pues mira, este, en el momento en el que sucede, ¿no?, de que ya yo yo o sea, él él hace la acción que a mí me hace decir: "Es suficiente, hasta aquí". Ah, mm, a a pues e ese fue el tropiezo, ¿no?, em, eh y bueno, ade además de unos unos cuantos más que que había habido en el camino, ah, y y para mí la manera la manera en la que me hubiera gustado que él reparara este, e era pues re reconocer lo que yo le estaba diciendo acerca de ese dinero, ¿no?, que
Ujú. Okey.
eh, pues, lo que lo que representaba y que habíamos quedado, bla, bla, bla, un par de cosas, ¿no?, de de, pues, entre ab eh, o abuso o exceso de co de cómo verlo, este
Claro.
Ujú. Pero
¿Y y esta este amigo nunca lo reconoció? O sea, él seguía como manteniendo firme su postura, y eso es lo que a ti te hizo, a lo mejor en algún momento decir: "Bueno, hasta aquí".
Ujú. Ujú, ujú. Eh, sí, justamente, eso es lo que pasó. Este, porque, pues, no no no hacía nada al respecto. O sea, par más bien parecía que no le importaba. Y en el momento en el que vi eso, pues, dije: "Ay, no, pues pues, ¿qué? O sea, se supone que eras mi mejor amigo. Ajá.
Mm. Claro. S exactamente. Sí, de pronto, eh, pues, las personas, eh, defra nos defraudan, ¿no? Y como dices, en este caso, eh, pues, pierdes la confianza en ellos, y yo creo que hiciste muy bien, digo, seguramente, fue una situación dolorosa, eh, no fue fácil tomar la decisión de alejarte, pero, finalmente, uno tiene que pensar como en su propio bienestar, ¿no? Y, eh, a lo mejor, seguir ahí con esa relación, pues, no te iba a llevar a ningún lado, y qué bueno que decidiste, eh, pues salir de ahí y seguir adelante ¿no?, por muy doloroso que que hubiera sido.
Ujú. Ujú. Ujú. Claro. Sí, justamente, lo dices bien, lo dices bien. Y y yo creo que, pues, es algo que a to todos lo hacemos, o a todos nos pasa, ¿no? Tan fue así <laughs> que como 1 año no, no es cierto, em, como 3 meses después de que ya, pues, s saqué a mi a mi ex mejor amigo de mi de mi vida, ah, mm, este, ten tuve una bueno, conocí a alguien y nos hicimos novios por un tiempo. Eh, mm.
Ajá. Sí.
Eh, y y y después siento que me hizo lo mismo, siento que ella sintió que que no bueno, obv obviamente no sucedió lo mismo, ¿no?, de debernos $200 pesos. Ima este, acá era algo, pues, más significativo en realidad, eh, y tenía que ver con muchas cosas, con prácticamente todos los aspectos de la relación. De que, pues, en realidad no no éramos muy incompatibles, vaya.
Okey. <chuckles> Ajá. Okey. Ah, okey, okey. O sea, ¿de ideas muy diferentes, y y a lo mejor objetivos en la vida muy diferentes?
Eh, precisamente esas 2 cosas que mencionaste. Sí. Este mm, ajá, sí, sí, sí, sí. Entonces, a pesar. Ajá, o sea, a pesar de que nos queríamos mucho, yo me di cuenta de esto. Eh, y pero, yo me iba a quedar ahí, la verdad, o sea, yo estoy mal. Yo estoy mal de la cabeza. <laughs> Y y yo yo me iba a quedar ahí, aunque, ajá, porque, pues, según yo, el amor, lo lo puede todo, pero, ajá, pero siento que hay que ser
Ajá. Tú te diste cuenta de esto, y <laughs> Lo puede todo. Ajá, estabas realmente enamorado de esta chica.
sí, por completo. Y pues, siento que ajá.
Y entonces, ¿qué cambió? O sea, ¿en qué momento decides, pues ya no?
No, fue ella fue ella, este, y yo pues, hasta la fecha sien to que nos hizo un favor, la verdad, porque, aunque sí nos queríamos mucho, ella era muy, disfuncional y ya se estaba haciendo un poquito tóxico aquello. Este, entonces, pues s sí, em, e eso, ese fue otro tropiezo, ¿no? Y y lo que te digo, o sea, después tienes que recon no solo es recuperar la confianza contigo, ¿no? Porque, pues, en este caso, la ruptura fue hacia mí, o sea, cortaron conmigo, eh, como quien dice. Aunque yo también, pues, tampoco estaba como disfrutando mucho, ¿no? Pero, sucedió, hacia mí. Em, y y y siento que te deja muy tirado, ¿no? O sea, es como de que, pues, te dejan, vaya, y y biológicamente sientes que te vas a morir. Entonces, em, pues, es es reconstruir. Yo, soy muy partidario de vivir las las emociones así como vengan. Entonces pues, estuve estuve mucho tiempo triste, estuve mucho tiempo pensando en eso. Em, y siento que justamente fue ese ese todo ese proceso, porque, fueron muchos meses, como 7, 8, meses de de recuperarme. Siento que darte todo ese tiempo ir y de verdad de verdad prestarle atención a ese tiempo, no no tratar de evadirlo es lo que hace la diferencia, eh, tienes que tienes que buscar alternativas, tienes que, ocuparte, dejar de preocuparte tanto. Y y pues sí, como, mm, a mí lo que me ayudó en este caso a recuperar la confianza después de este gran tropiezo que tuve conmigo mismo y y también con el mundo, fue salir salir más a vivir, y y perseguir más lo que yo en verdad quiero.
Okey. Ajá. Ujú. Sí. Claro. Ajá, claro. Sí. Okey. Ajá. Sí. Excelente y la verdad es que yo creo que lo hiciste muy bien, porque, esto que comentas de vivir las emociones en su totalidad, hace la diferencia entre que que salgas realmente y que superes realmente los tropiezos, o que te quedes ahí para siempre, ¿no? Eh, a lo mejor tú te permitiste sentirlo por estos 7 meses y a lo mejor esos 7 meses fueron los más difíciles y como dices, a lo mejor sentías que te ibas a morir, pero hoy, ¿no? Viéndolo en retrospectiva, la verdad es que, eh, pues, fue lo mejor que pudiste haber hecho, vivirlo con intensidad y ahora, tienes mucha claridad en lo que sigue en tu vida. Entonces, eh, pues, muchas gracias por compartir todas estas experiencias, me encanta la madurez con la que lo abordaste, y me encantó platicar contigo hoy.
Sí. Justo. Ujú. Ujú. Qué linda, muchísimas gracias por escucharme y por tus preguntas. Lindo día.
Igual.